Oke, ngomongin soal-soal kegiatan memasak nih, ceritain dong, kapan sih kamu pan mulainya kamu, eee, memasak gitu, ada momen spesifik gak atau orang, misalnya ibu, nenek, atau temen kamu nih yang bikin kamu kepincut dunia masak-masak ini?
Wah kepincut dunia masak-memasak ya? Mungkin pertama kalinya itu waktu saya pertama nyobain masak, itu yang mencoba masakan saya itu memuji hasilnya. Nah dari situ tuh saya jadi kayak, "Wah, terse ternyata saya bisa juga ya masak." Gitu kan. Jadi sejak itu saya jadi kayak rajin aja gitu nyoba resep-resep baru, nyari-nyari resep baru di internet, di YouTube gitu. Terus saya praktekkan sendiri di rumah, eee, mencoba hal-hal yang belum pernah saya masak. A pertama kali momen iya, momen pertama kalinya itu sebenarnya momen yang sederhana waktu itu ada keponakan, dia dari rantau dateng ke rumah, nah udah malem-malem tuh nyampenya. Nah waktu itu mama saya tuh nyuruh, "Coba deh kamu masakin apa gitu buat ponakan kasihan lapar." Gitu. Jadi saya cuma masakin telur dadar doang, cuma telur dadarnya itu beda, saya kasih kayak, eee, apa, irisan bawang, sama daun bawang juga, sama seledri. Jadi pas begitu dihidangin ih mereka tuh komen kan, "Kok wangi ya telur dadarnya?" Terus pas dicobain mereka muji gitu! Jadi sejak itu saya, "Wah kayaknya saya bisa juga nih masak." Gitu, awal-awalnya dimulai dari di situ.
Oh. Mmm. Jadi seneng ya? <chuckles> Ya. Oh. <chuckles> Hmm. <laughs> Mmm. Jadi tertarik ya, karena kayak ada orang yang seneng sama masakan kita tuh kayak jadi salah satu motivasi juga ya kan?
Iya, bener, mereka tuh m kese eee, mengapresiasi hasil masakan kita walaupun kita gak tau ben mereka tuh tulus apa enggak ya, tapi kayak di setelah diapresiasi itu menimbulkan semangat dan motivasi kita sendiri untuk belajar lagi untuk bisa masak, mencoba-coba, eee, ide-ide baru gitu, masakan-masakan baru.
Oh, nah jadi setelah setelah kamu tau nih kayak, mmm, ada nih yang suka sama masakan kamu. Jadi apa sih yang paling bikin kamu betah banget ngulik resep sampai kayak bener-bener nanti sampai lupa waktu deh gitu?